อ๋อ โอเค ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตให้แชร์ในส่วนของที่เป็นตอนวัยเรียนให้ฟังหน่อยละกันค่ะ? เอาอันนี้ก่อน
ค่ะ คือตอนที่เป็นนักเรียนมัธยมอะค่ะ บ้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัด ใช่ไหมคะ แต่ว่าอยากจะมาเรียนกรุงเทพมากเลย อืม รู้สึกแบบว่า ไม่รู้ว่าเด็กหลาย ๆ คนก็อาจจะเป็นอย่างงี้ เหมือนกันน่ะค่ะ คือเบื่อ เบื่อต่างจังหวัดแล้วอะ อยาก มา มาอยู่กรุงเทพ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็พยายามสอบเอนทรานซ์เนาะ สมัยนั้นเขาเรียกว่า สอบเอนทรานซ์ให้แบบว่าสามารถเข้ามาเรียนมหาลัยใน ในเมือง ในกรุงเทพได้อะค่ะ แล้วก็พยายามจนสอบได้นะคะ แต่พอวันที่ต้องเดินทางอะค่ะ แล้วก็ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คือพ่อแม่เนี่ย เขาก็เป็นแบบคนค้าขายเนาะ เขาก็บอกว่า "เขาไม่สามารถมาส่ง แล้วก็มาทำนู่นนี่ให้ได้ เพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน เขาก็ไม่เคยมาเหมือนกัน" อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดว่า
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ก็คือเหมือนเราจะต้องเข้ากรุงเทพมาคนเดียวเลย อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ๆ ๆ เขาบอกว่า ถ้าเกิดว่า ลูกจะไปอย่างงั้น ทีแรกเขาคัดค้านนะคะ เขาแบบว่าไม่ให้เลย เราก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจแบบยังไงต้องมาให้ได้ แล้วก็สอบเนี่ยเลือกแต่ใน ใน ในแบบว่าที่ไกล ๆ บ้านนะคะ <chuckles> เพราะ <chuckles> เลือก
<laughs> คือเราอยากอยู่แบบออกไปอยู่ไกล ๆ แบบเปลี่ยนที่ เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อืม
ใช่ ใช่ แล้วก็ไม่บอกเขาเลย เขาอะอยากให้เลือกมหาลัยแบบใกล้ ๆ ที่แบบสามารถกลับบ้านได้ทุกเสาร์-อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ได้บอก เขา ว่า เราเลือกอะไรบ้างนะคะ สุดท้ายเราก็เลือกไป แล้วพอมันติดอะ เขาก็เหมือน <tsk> ก็โต้แย้งไม่ได้ก็มันติดไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะไม่ให้เรียนก็ไม่ได้ อย่างเงี้ย เราก็แบบ เอ่อ ดีใจ ดีใจแล้วก็ ที่แรก ก็ดี๊ด๊านะคะ โอ๊ย! จะได้แบบไปอยู่ใกล้บ้านและใช้ชีวิตของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ค่ะ อา ๆ ๆ <laughs> อืม อ้าว! แล้วอย่างงี้ค่ะ ตอนที่เราเลือกคณะเนี่ย คือเราไม่ได้บอกที่บ้านเลย แล้วพอเรามาบอกเขาอีกทีหนึ่งว่า ตอนเราแบบเอ็นติดแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แวบแรกเนี่ย คุณพ่อคุณแม่แบบดีใจไหมคะ? ว่าแบบ เฮ่ย! เราเอ็นติด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ